والله لأ، مش باتضايق خلاص باقوم بافكر هاعمل إيه بقى. خلاص، يعني هُم قرروا أو نفسهم أ عايزين ييجوا أو أيًا كان السبب. آآ، فهو أكيد آآ، أكيد أنا كده كويسة عشان عايزين ييجوا لي يعني، أنا ليه أزعل؟ فأنا بافكر بقى هاعمل إيه؟ أستقبلهم إزاي، آآ، في إيه عايز يتروّق؟ في إيه يتعمل؟ آآ، لو في حاجة في البيت ناقصة عايزة نشتريها مثلًا عشان خاطر عارفين بيحبوا يشربوا كذا، بيحبوا يعملوا كذ، ا كده يعني. أمب بندوُر إيه ال إيه ال ال اللي يكون مناسب للضيف اللي جاي ده، أو الشخص اللي جاي لي، أو الأسرة اللي جايين دي.
تمام. إمم. إمم. جميل، طب طيب، و وف يعني فعلًا بتلحقي بقى؟ يعني أنتِ مثلًا آآ، بدي أول لمّا هُم يقولوا لِك إن إحنا جايين، بتلحقي بقى فعلًا إنِّك تلمّي الحاجات وب ب خصوصًا إنِّك إنِّك قُلتِ مثلًا قبل كده، اللي هو إنِّك بتحبي تخططي قبلها بكام يوم. آآ، فهل بقى في الحاجات المفاجأة دي بتلحقي فعلًا إنِّك تلمّي الدنيا دي؟
آه، بنلحق. آه، طبعًا، بنلحق، يعني الدنيا بتمشي يعني، أهَم حاجة إيه، آآ، مثلًا الreception في الوِش الناس هتدخل آآ، فده بيتلم أسرع حاجة. ده لو يعني على طول مش دايمًا بيبقى على طول البيت يعني فيه كركبة يعني. آآ، ويعني حتى الولاد مثلًا كبار شوية، فمش زي الأول، فالدنيا ماشية حلو يعني عادي آآ، آآ، المهم يعني آه.
إمم. تمام. إمم. جميل. فحتى لو في كركبة، الأولاد بيساعدوكِ ي
بيساعدوا طبعًا ولو ما ت ما لحقتش أوي، ما فيش مشكلة. ما هو اللي جايين مش غُرب يعني، خلّي الدنيا تمشي. <chuckles> يعني، ال ال ال آه، الارتباط وال ال زي ما قُلت لك اللمة الحلوة هي ال ال الهدف يعني.
تمام. <chuckles> جميل جدًا طريقتِك في ال